Heu, alors oui, une, carrément. Alors, mémorable d'un point de vue global, peut-être pas, mais en ce qui me concerne moi, c'est heu, sans ambiguïté que oui, c'était mém mémorable. Alors heu, pour poser un petit peu le con le contexte hem, heu, ma femme est entrepreneuse. Elle a toujours, heu, plein, plein d'idées et on est heu, on est chrétiens tous les 2
Mmh mh. D'accord. D'accord, mmh. D'accord.
et on se on est arrivés, heu, au constat que, hem, lorsqu'on est, heu, croyant, quelle que soit sa religion et qu'on veut, heu, on va dire décorer sa maison ou, heu, faire des cadeaux à à des gens qu'on aime, heu, on a il n'existe pas ce genre de produit.
Mmh mh. Donc, lié plutôt à la religion, heu, que vous pouvez pratiquer? D d'accord, en général? OK.
A la spiritualité, voilà, e exa exactement, exactement. Et heu, une année, heu, elle a eu l'idée de: «J'ai envie d'offrir des chocolats mais j'ai envie que ça soit un petit peu plus que ça. J'ai envie qu'il y ait un un petit message, heu, j'ai envie qu'il y ait un verset dessus, j'ai envie qu'il y ait une jolie image». Heu, et heu, elle a
Mmh. D'accord. Ah oui, OK. Vraiment personnalisé heu OK.
exactement. Heu, qu'on sente que le le cadeau, il est pas impersonnel. Il est vraiment que ça que ça vienne du cœur, que ça vienne
Oui. Que ce soit travaillé, recherché, heu. OK. Mmh mh.
voilà. Exactement que, heu, que le cadeau ait une signification, heu, forte
Mmh mh.
forte et qui soit en, hem, qui soit en plus en exactement.
En lien avec vos croyances, vos pratiques, ce que vous ressentez et ce qui vous plaît finalement? Mmh mh.
E exactement. Et c'est là qu'elle a eu l'idée, heu, de faire, heu alors ça se présentait sous forme de canette, donc tu t'imagines une, heu, une canette, heu, classique, hein, sauf qu'au lieu d'être en métal c'est c'est en plastique, hein, il y a que le il y a que le dessus qui est en métal et à l'intérieur des chocolats. Hem voilà.
D'accord. D'accord! Ah oui, OK! Bah, déjà hyper original de base, heu, pour le packaging.
Voilà, déjà, et heu, évidemment le le packaging extérieur de la canette, il y avait toujours, heu, un dessin, une illustration et un verset. Heu, ou ça peut être, heu, un un joyeux Noël avec un avec un sapin, heu, une croix, heu, ça peut être, heu enfin une représentation avec un un un message, que ça soit, bah
D'accord. O OK. Ouais, tout ce qui était en lien avec la religion, ça peut être une icône, heu, une image de vitrail ou des choses comme ça, voilà, tout ce qui est vraiment en lien avec la période et la religion du coup?
C c'est ça. C' E exactement, il y avait 3 gammes, il y avait une gamme, heu, avec que des versets
OK. D'accord.
heu, pour, heu, par exemple, pour encourager, pour, heu, l'enrichissement, pour, heu, le fait de: «On prie pour toi», pour voilà, ça avait à pour l'effet spirituel, il y avait la gamme très Noël, hein, avec, heu, les heu, le sapin, les guirlandes, ce genre de choses. Et puis, heu c'est ça. Et heu et la gamme qui faisait pour le le Nouvel An.
Mmh mh. D'accord, ouais. Oui, vraiment spécifique à une période du coup, heu, mmh mh.

Alors ça a pas été évident, mais c'est là que la c collaboration a été mémorable pour moi parce que moi j'utilisais, heu, certains logiciels, heu, comme Canva, par exemple
Ah OK, ouais, mmh.
heu, pour ma chaîne YouTube, pour créer des miniatures, créer des bannières, heu, ce genre de choses et heu, du coup, ma femme m'a demandé si je voulais bien l'aider pour créer, hem, toute une gamme, justement, avec les images, le texte, heu, et heu et donc heu, l la collaboration est partie de là.
Ah OK, top, donc tu as apporté vraiment ta patte? Heu, OK.
Voilà
Oh, top, OK.
et et ç et ça, tu vois, travailler ensemble, heu, ça a été, heu, bah, ça a été génial!
Ouais, c'est vraiment un bon moment que vous avez passé, heu, tous les 2, heu, en couple et des fois, heu, un peu, mmh
Mmh, ouais, on avait chacun notre, heu, notre domaine, entre guillemets, «d'expertise», heu, je pouvais lui apporter mon aide, heu, elle était contente de du résultat, ça faisait avancer le projet, heu, c'était, heu, il y avait une dynamique, heu, c c'était, heu, hem, je sais que c'est pas d
Mmh mh. C'est top, ouais, mmh. Un vrai travail d'équipe, ouais, mmh.
un vrai travail d'équipe, je sais que c'est pas forcément donné à tout le monde, heu, parce qu'on n'a pas tous les mêmes métiers. On peut travailler dans les mêmes entreprises sans avoir les mêmes métiers, mais travailler, heu, avec son compagnon ou sa compagne sur un même projet, heu, avec la même motivation, le même enthousiasme, heu, le même partage de, bah, du du projet de A à Z, ouais c'est, heu, c'est c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Sachant q que ça s'est pas arrêté au simple fait de créer la gamme parce qu'ensuite il a fallu, heu, en faire la promotion.
Tout à fait, mmh. De valeur, d'intérêt, heu, ouais, ouais, mmh. Mmh. D'accord. Et oui, forcément. Donc là aussi, tu as tu as créé, du coup, des visuels pour, heu, promouvoir un petit peu ce que vous avez créé, heu, tous les 2?
Mmh voilà.

Oui.
Ah, sauf si on est artisan, par exemple, heu, monsieur est boucher, madame est bouchère, heu, voilà. Hem, voilà mais ça concerne de moins en moins de personnes, donc de pouvoir travailler sur un projet qui qui qui est propre, heu, qui vient d'un qui qui part de la de l'idée à la création jusqu'à l'aboutissement de A à Z qui n'est due qu'à nous
Oui, c'est spécifique. Mmh mh. Mmh mh.
heu, bah, c'est c'est c'est quelque chose de de rare et franchement, heu, heu, je le conseille à tout le monde. Si vous avez la possibilité, heu, osez. Osez passer ouais, ouais, vraiment, vraiment.
C'est clair. OK. Ouais, c'est une belle expérience, heu, mmh mh. Et et donc tu disais que vous, vous l'aviez fait qu'une année de faire tous ces chocolats? Et pourquoi vous avez pas réitéré après sur les autres années, heu?
Ouais, qu'1 année. Mmh. Parce qu'après il y a tout ce qu'on voit pas après, heu, il y a les commandes, heu, il y a l'envoi, donc il faut gérer, heu, tout ce qui est, heu, envoi postal
Mmh. Oui. Eh oui.
donc ça fait, heu il faut imprimer exactement, faut imprimer tout ce qui est adresse, il faut acheter, heu, tout ce qui est, heu, des enveloppes papier bulle pour pas abîmer le produit, heu, c'est des allers-retours fréquents, c'est c'est beaucoup c'est beau c'est beaucoup de boulot.
C'est un sacré boulot aussi, oui. Mmh mh. Mmh mh. Eh oui. Et ça, en plus de votre boulot déjà de base.
Exactement et puis après, voilà, heu, on a on a eu un autre enfant, on a déménagé, donc ça c'est c'est encore autre chose, heu
Eh oui. Oui, choses de la vie, malheureusement. Enfin, malheureusement, plutôt heureusement. <chuckles>
Voilà, ex exactement, mais ça a été, heu, ç ça a été quelque chose de vraiment, heu, très agréable, d'enrichissement, heu, de créatif. Ça, aussi c'est pas
Mmh. Mmh mh. C'est sûr.
voilà, c'est c'est c'est un élément très important, le fait que ce soit créatif.
Oui.
Parce que tu peux tu peux faire des cho par exemple, voilà, on a déménagé donc oui, on a fait les cartons ensemble.